बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जो है काफ़ी ज़्यादा दुखद था, वो जो है हमारे स्टूडेंट है, तो अ, काफ़ी ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार को लेके जो है ना बहुत ज़्यादा आए दिन जो है, नई-नई खबरें सुनने को मिलती हैं और एक और अगर मैं आपको आपको वाकया बताऊँगा, आपने एक मूवी देखी होगी, रेड मूवी देखी होगी जिसमें अजय देवगन जी थे। तो उसमें जो है ना एक जो है, उत्तर प्रदेश के जो है काफ़ी जाने-माने नेता थे और जो है वो काफ़ी बाहुबली थे वहाँ के। तो उन्होंने जो है कम से कम 400 करोड़ की जो है संपत्ति भ्रष्टाचार से जो अपने अ अ, घर में रखी हुई थी। तो आप देखिए ना वो 1900 के ज़माने की वो बात थी और उन्नीस सौ अ, कुछ 1990 या कुछ इसी उसी का दशक था। तो आप देखिए कि उस उस जमाने के 400 करोड़ रुपए आज के जमाने के कितने सारे रुपए होंगे, तो देखिए ना अ, अगर वो पैसा जो है, हमारे गरीबों के ऊपर लगता, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा विकास होता, बहुत ज़्यादा अच्छा विकास होता। आप क्या मानते हैं?
इतना कठिन। जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, हाँ। हाँ। अरे, बाप रे! हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से ना बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और ये चीज़ आज भी हम इतना ज़्यादा देखते हैं, खाली ये बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस नहीं, साथ ही जो अ, इनके जो सरकारी अफसर होते हैं, जैसे बहुत सारे आईएएस ऑफ़िसर हो गए और बहुत सारे आईपीएस ऑफ़िसर हो गए, उनके भी जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि अ, जो वो किया गया हाँ, हाँ कि किस तरीके से जो है अ, करप्शन हो रहा है, 100 करोड़ मिले, 200 करोड़ 100-200 करोड़ तो इन लोगों के लिए जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी।